Ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme faire du sport en fait. C'est qu'on pense pas à on pense à ce qu'on est en train de faire.
Oui, c'est vrai.
Là, on fait de la musique, on fait de la musique, on pense à ce qu'on on est en train de faire de la musique. Si on fait du sport, heu, bon on pense, je sais pas, à la performance, heu, dont soi en plus.
C'est vrai, c'est vrai. C'est c c'est c'est libérateur en effet ouais, ouais, mais que ce soit le sport, la musique, heu, écouter ou faire, heu, de la musique, c'est c'est libérateur. Ça ça comme j'ai comme on l'a dit au début de notre conversation, quand quand quand on a, mmh, quand quand on a un son qui nous ramène, heu, un à un moment passé, qui nous fait découvrir des des des émotions qu'on n'a force pas pas forcément oubliées, c'est c'est quand même, heu, c'est quand même le seul le domaine de de le de la musique ou qui est capable de faire ça quoi. Heu le c'est c'est c'est c'est c'est libérable quoi, ça ça ça nous libère de de tout ça. Libérata, ouais c'est ça ouais. <chuckles>
Mmh. C'est sûr. C'est libérateur ouais. <chuckles> En bien. Et là tu as pas un c'était quand ton dernier la dernière fois que tu as que tu étais énervé ou et ou tu é tu étais stressé et que tu as tu as écouté, heu, ta playlist, heu, mood?
Alors là, heu heu heu, oui c'est ça exactement. Bah, ça remonte à pas si loin que ça. C'était, heu, hier matin, heu, hier matin donc, heu, c'est une petite anecdote. Quand je me suis levé j'ai ouvert ma fenêtre et heu, malheureusement j'avais mal fermé ma bouteille d'huile d'olive. Donc, heu, quand j'ai ouvert la fenêtre, la bouteille d'huile d'olive est tombée par terre et donc je me suis retrouvé avec une grosse flaque d'huile d'olive par terre. Donc, heu heu, j'ai p j'ai passé un bon moment derrière à la serpillière, mais du coup, heu, je me suis mis ma petite playlist pareil sur mon enceinte. Ç ça m'a tout de suite on va dire un peu plus, heu, détendu, même si c'est vrai que sur le coup ça m'a quand même un peu t un peu tendu, ça m'a un peu énervé, mais c'est vrai que le fait de mettre, heu, ma playlist mood en aléatoire et qui plus est, en plus je tombe sur un titre que j'avais envie d'écouter et que j'avais, heu, j'attendais et bah ça m'a tout de suite un peu, satisfait on va dire. Hem c'était, hem, <tsk> heu, mince, j'ai plus son titre. Heu, c'était de Daniel César, heu, Daniel César et c'est «OK», il me semble que je dis si je dis pas de bêtises.
Ouais. AÏe. Mmh. Ah ouais. Ah ouais? Ah. C'est t c'est tel quel? OK. D'accord. Et et ça t'a calmé quoi. C'est fou ça.
Donc, heu, donc voilà, c'est voilà, c'est c'est une musique que j'attendais, que j'avais envie d'écouter, parce que la voix de Daniel César est absolument, heu heu, magistrale et féérique oui, oui, lui par contre chante, là on est sur un autre style, en effet. Heu, mais, heu, c'est c'est un style atmosphérique, c'est planant, heu et je ouais voilà, je l'a je l'attendais ce ce
C'est bien. Ah il chante lui alors? Ah oui d'accord. Tu écoutes pas Billie Eilish un peu aussi? Billie Eilish pour te calmer.
Si, si carrément. Oui, oui en effet j'en ai quelques-uns aussi dans ma playlist, heu, en effet.
Bah oui, oui, Billie Eilish c'est vraiment hyper, heu, chill comme on dit.
C'est un peu dans le même style Daniel César. Voilà. <chuckles>
Ah oui d'accord et bah merci de m'avoir partagé, heu, tes ton ton tes trucs pour te te calmer. Peut être que j'essaierai. <chuckles>
Merci à toi. C'était c'était super intéressant, merci.
Merci.